Heu, ben écoute, dans mon travail, hem, j'ai, heu, pu, manager une équipe de techniciens, et hem, comme j'ai réussi à faire pas mal de chiffres, heu, ils ont décidé de me faire passer, heu, bah chef de projet, donc, heu, j'étais super contente et cetera. Heu, sauf que, heu, bah, ils veulent pas forcément m'augmenter mon salaire, hem, mouais, et c'est pas, heu, pas je trouve pas ça top, parce que je veux bien que je débute et qu'il faut, heu, peut-être créer une forme de confiance, mais c'est tellement de responsabilité que, hem, j'ai toujours rêvé de ce poste, donc je suis très contente de l'accepter, m mais effectivement, heu, j'aurais voulu, heu, avoir une récompense, ben, financière et et au-delà de de de l'aspect réussite sociale, de me dire que, bah, je peux me faire un peu plus plaisir, et hem, je sais pas trop comment le dire, parce que j'ai quand même un peu peur que, heu, comment dire? Que qu'on le prenne mal, et que, bah, je me dis que j'ai pas encore signé le nouveau contrat et que, heu, on me donne finalement pas cette place, mais en même temps, est-ce enfin, comment comment, bah, demander, finalement, cette, heu, augmentation sans braquer mes managers. Je <smacks lips> je sais pas, heu, je me sens un petit peu, heu, perdue en fait, hem, mmh
Mmh mh. OK, super. Mmh mh. Ah bon? Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr, tout à fait. Mmh. Ouais, ouais. Ben ouais, je comprends. Mmh mh. Bah, c'est vrai que quelque part, heu, voilà, tu as une promotion donc, heu, logiquement, heu, tu devrais avoir une augmentation de de salaire, enfin, en général, ça se passe comme ça, mais, heu, est-ce que tu en as déjà parlé, heu, de manière, heu, informelle avec, heu, ben voilà, avec ton, heu, ton ton supérieur, heu, vous en avez déjà parlé un peu, ou pas? À bâtons à bâtons rompus?
Oui, c'est ça. Dans ma logique. Mon manager, mmh. Mmh, mo o oui, oui, j'en ai parlé avec mon manager avec qui je m'entends d'ailleurs, heu, bah, assez bien, hein, mmh, d'ailleurs, c'est lui qui a poussé un petit peu, heu, les supérieurs à à me donner cette place, parce qu'il a dit que j'étais très sérieuse dans mon travail. Hem, mais, heu, l'aspect financier, heu, il peut m'appuyer, mais c'est pas lui qui prend la décision, et heu, on en a parlé plusieurs fois, heu, en disant qu'effectivement, heu, un poste avec autant de responsabilités demanderait, heu, quand même un bah, une augmentation. Ne serait-ce même si c'est pas énorme, heu, allez, heu, pour la 1re année, mais au moins, une petite augmentation pour pour m bah comment dire? Que je sois satisfaite, quoi, et heu, bah, mon manager le comprend, l'entend.
Ouais. D'accord. Mmh mh. D'accord. Oui. Mmh. Mmh mh. Mouais, tout à fait. Mmh mh.
Mais comme c'est pas lui qui a, heu, la main dessus, hem, disons que le message est passé par l'un et par l'autre et heu, mmh, <blows air> c'est c'est c'est compliqué d'avoir, <chuckles> heu, la main sur, heu, la le la vraiment, la négociation, heu, telle quelle, quoi.
Mmh. Mouais, bien sûr, mais, heu, donc, heu, d'après ce que je comprends, heu, tes supérieurs, donc sont au courant, heu heu, que tu souhaiterais une augmentation et que, donc cette demande d'augmentation est appuyée par ton manager?
Et, heu Oui. Oui, voilà. Après, j'ai j'ai peut-être pas demandé de rendez-vous formel. Jusqu'à maintenant, je suis partie sur des discussions qui étaient plus informelles. Heu, où, heu, j'ai, heu, voilà donné, heu, m mes envies, on a un petit peu parlé comme ça, mais c'est vrai que j'ai j'ai pas fait un un vrai entretien, une vraie demande d'entretien, heu, sérieuse ou ou mais ça me fait peur justement de de, hem, de faire véritablement ma demande de manière officielle avec un mail, avec, heu, hem, mon manager en pièce jointe, plus le responsable, enfin c'est c'est ça me <smacks lips> ça me met pas à l'aise.
Ouais. Mmh mh. Oui. Et Oui, oui. Ouais. Par rapport à ça. Mmh. Mmh mh. Oui, je comprends, oui. Oui, c'est vrai que ouais, je je comprends, heu, ce que oui, tu tu peux ressentir effectivement, tu ne veux pas non plus les les braquer, heu, mais, heu, mais voilà en même temps, heu, tu souhaiterais quand même cette augmentation, heu, donc, heu, est-ce que, hem, heu, là tu as eu ton ton nouveau contrat, c'est ça?
Oui. Alors, je l'ai pas encore signé.
Oui, oui, voilà, mais tu l'as eu, mais tu ne l'as pas signé encore. D'accord.
Hem, oui, oui, oui parce que ça c'est prévu pour, heu, pour, heu, dans 1 mois, pour que je fasse officiellement la prise de poste, heu, donc ça me laisse un peu «le temps» entre guillemets, heu, de de de de négocier. Hem, mais il faut quand même que, voilà, que je rende les p documents, assez rapidement, avant les fêtes et cetera, pour qu'on puisse, heu, les traiter. Hem, mais c'est vrai que, du coup, heu, ouais, je crains un petit peu. <chuckles>
Oui. D'accord. Mmh mh. Bien sûr. Oui, oui. Oui. Mmh mh et heu, sur, heu, ce nouveau contrat donc, heu, ton salaire est spécifié?
Moui. Enfin, c'est juste, heu, un changement de poste
Oui.
hem, sans changement, du coup, de salaire.
D'accord mais le le salaire est quand même précisé? Ils l'ont remis?
Et hem Oui.
Mmh mh mais, heu, sans changement, bien sûr.
Non. Non mais, quand j'en ai parlé de manière informelle, c'était, heu
Mmh mh.
provisoire pouv voilà, c'est c'est c'est l'argument, c'est que, heu heu, c'est, heu, au moins me tester 6 mois sur ce nouveau poste étant donné que j'ai pas les diplômes de base pour accéder à «ce type de titre» entre guillemets. Heu, le but, c'est de me tester plusieurs mois et hem
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh.
et de voir ma progression. Comment je prends ma place et dans dans leur logique, ça serait que dans 6 mois, heu, on puisse se réunir pour pouvoir, justement, heu, renégocier les termes et du coup, bah, surtout financiers parce que c'est moi, c'est ce qui m'intéresse après, hem, mais, je sais pas, heu, si si c'est une bonne chose. Je sais pas si dans 6 mois, quand je vais aller les voir pour leur demander un entretien, est-ce que est-ce que je peux m'assurer que cet entretien aura vraiment lieu?
Oui. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh mh.
Parce que si je signe, heu, aujourd'hui ce contrat tel qu'il est et j enfin, je suis pas rassurée sur le fait que même dans 6 mois il y aura réellement cette augmentation étant donné que que je me suis engagée sur ce poste avec le salaire actuel, je sais pas comment je peux à ce moment-là renégocier, heu heu et avoir la main?
Mmh. Mmh n ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais, c'est vrai que le oui, c'est c'est quand même un dilemme parce que, heu, là, quelque part on te dit, heu: «Bah voilà, heu, què», heu, en quelque sorte, ils vont te mettre en essai 6 mois sur le poste donc, heu, alors effectivement comme tu n'as pas, heu, à la base les diplômes, heu, soi-disant pour occuper ce poste, bon, ça peut se comprendre qu'ils, heu, veuillent voir si, heu, voilà, tu, heu, tu tu t'adaptes bien et si tu corresponds bien, heu, au poste. Bon, après, heu, donc si tu acceptes, heu, cela donc, heu, c'est-à-dire que bon, effectivement, heu, pendant 6 mois, tu vas, bon, tu vas quand même toujours percevoir ton salaire, heu, pas pour le poste que tu occupes, mais, heu, ça peut être une occasion pour toi pendant 6 mois de de voilà, de de mon de faire tes preuves, heu, mais ben, en sachant évidemment qu'eux de toute façon, ben, évidemment ils font, heu, une petite économie quand même, hein, donc, heu, bon, voilà donc ça, heu heu, tu l'acceptes ou pas, mais, heu, ce qui est sûr, c'est que si, heu, tu tu acceptes, heu, cela, heu, il faut vraiment, heu, à mon sens que, hem, dans 6 mois, heu, tu prennes ton courage à deux mains et heu, que que que tu vraiment que pa parce que tu enfin, voilà voilà, tu si tu te défonces pour ce poste, heu, voilà, tu, heu, tu voilà, tu tu vas faire tout ce qu'il faut pour, heu, pour que ça marche, pour que ça aille donc, heu, après, heu, voilà, tu, hem, tu dois te te mettre en en avant ne ne pas avoir peur de de toi-même et ne pas avoir peur d'eux non plus et heu et dans 6 mois retourner les voir, heu, avec, heu, ben des preuves de ton investissement, de tes résultats et heu, en leur disant, ben: «Voilà, pendant 6 mois j'ai fait ça, ça, ça, heu, j'ai, heu, ramené, heu, autant, et heu, donc voilà, pour moi, heu, mes preuves sont faites donc j'aimerais que l'on rediscute de mon de mon salaire», tu vois? Heu, bien sûr, heu, dit, heu, gentiment, heu, pas, heu heu, voilà, en tapant du poing, heu, sur la table, mais, heu heu, voilà, en, hem, en en allant, beh voilà, c'est ça i il faut tout tout de toute façon, heu, bah toujours, heu, rester, heu, courtois parce que c'est vrai que le le le le conflit n'amène à rien de bon mais hem, mais voilà, oui, le le leur prouver que tu n'as pas oublié que, heu, ils ils t'avaient dit que, heu, vous vous reverriez dans 6 mois pour, heu, bah rediscuter, heu, de de ton salaire donc, heu, je pense que je pense que c'est, hem, c'est c'est vraiment important de que que tu n'aies pas peur et et que et que tu y ailles parce qu'en plus si les résultats sont là, bah tu tu mérites c d'être augmentée, tout simplement.
C'est ça. Moui. Mmh mh. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Mmh mh. <laughs> C'est ça. Mmh. Qu'il y ait vraiment un entretien, quoi. Mmh. Oui. Moui. Mmh mh. Oui. Oui. Mmh mh. Oui. Oui, mmh mh. Moui. <chuckles> C'est pas mon genre. <chuckles> Mmh mh. Non! Mmh. C'est ça. C'est ça. Mmh mh. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais heu, du coup je me suis demandée si, heu, i hem, on peut pas, heu, ah, <blows air> je pense que si j'accepte, heu, le salaire, heu, qui reste le même 6 mois parce qu'effectivement je peux entendre que ça soit un peu comme une période d'essai mais, heu, pour m'assurer qu'il y ait une réelle renégociation dans 6 mois, je me suis demandée si je devrais pas demander à ce que ça soit plus officiel et que ça soit peut-être noté quelque part dans le contrat ou quelque chose, pour que, peut-être, moi je parte plus rassurée en me disant, heu
Mmh. Mmh mh. Mmh mh.
«Ben, tiens 6 mois, adapte-toi, montre tes preuves et dans 6 mois, heu heu, l'entretien est calé» et que je me retrouve pas comme aujourd'hui à à à me demander: «Est-ce que je peux oser, heu, <chuckles> réclamer un rendez-vous ou, heu, mes droits à ce moment-là?» Du coup je sais pas si, heu, si je peux en fait, dès maintenant me rassurer en me disant, heu: «Allez, heu, c'est noté dans le contrat, heu, que dans 6 mois, il y a une révision du salaire», ou je sais pas, quelque chose de ce genre pour peut-être que je, bah, je me sente mieux sur mes décisions.
Mmh. Mmh mh. N ouais. Bah. Bah effectivement, moi je pense que tu peux le le le demander à ce que ce soit notifié sur, heu, sur ton contrat. Heu, ouais je je pense tout à fait que c'est possible, hein, de de rajouter dans ce petit paragraphe, heu, en dessous de ta fonction et puis, heu heu, éventuellement, tu peux demander à ce que ton salaire, heu, ré donc apparaisse, hein, le le le salaire que tu vas percevoir. Préciser que c'est faire préciser que c'est durant 6 mois et que, bah, au au terme de cette période et bien, hem, vous vous reverrez, heu, avec, heu, tes supérieurs pour, heu, bah, voilà faire le point, heu, sur, heu, ta prise de fonction sur les 6 mois écoulés, heu, sur, heu, bah voilà les les aspects, heu, positifs que tu que tu auras pu apporter et et et voilà moi je que et je comprends très bien que, bah, tu aies envie d'être rassurée parce que, en plus, heu, bah c'est toi qui les qui qui connais, heu heu, tes tes managers, tes supérieurs donc heu, si heu, en plus, heu, je sais pas tu as peut-être pas complètement, heu, confiance à 100 %, heu, si tu veux être rassurée, oui tu peux demander à ce que ce soit, heu heu, noté sur, heu, sur ton nouveau contrat, tout à fait. Après tout s'ils sont honnêtes et s'ils ont vraiment l'intention dans 6 mois de réévaluer, heu, le ton ton salaire avec toi, enfin d'en au moins d'en rediscuter, heu, bah il y a pas de raison que ça les dérange de de rajouter ce petit paragraphe, hein. Heu, donc heu, donc moi je pense qu'au moins ce serait une preuve de leur, heu, bah de leur sincérité et de leur volonté vraiment, bah de de t'augmenter si, heu, si tu es adaptée au poste donc heu, je vois pas, heu, si eux ils ils veulent pas, heu, je pense que là ça voudrait dire qu'il y a anguille sous roche et qu'ils essaient peut-être de, bah voilà de de t'amadouer un petit peu, heu, pour, heu, que bah, que tu les laisses tranquilles quoi, que tu les embêtes pas trop, tu vois? A mon sens hein, heu
Ouais. Mmh mh, faudrait que j'en parle. Mmh. Ouais. Ouais. On renégocie. Oui. Mmh mh. Oui. Mmh. Oui. Mmh mh. Mmh mh, mmh. Oui. Oui. Oui. Oui, tu as raison. Oui. Mmh mh. Je pense que c'est la solution. Mmh. Oui. <chuckles> Oui. Non mais je pense que c'est une bonne c'est une bonne solution. Je pense que je vais en parler à mon manager pour qu'au moins on puisse rajouter ce petit paragraphe. Je pense que moi je dormirai mieux et ça me permettra de m'engager réellement et heu, et je serai rassurée et p c'est mmh, le meilleur moyen pour que je me donne à fond. Merci en tout cas hein
Ouais. Voilà. Ouais. N oui, mouais, je pen je pen je pense aussi et il y a il y a pas de raison que qu'on te refuse ça hein, s'ils sont sincères, il y a pas de raison.
Ouais. Ouais. Oui, tu as raison. Bah, bon merci en tout cas pour tous tes conseils, c'est c'est génial.
Mais je t'en prie, avec plaisir.